باقول لك إيه، أنا كان عندي مشكلة يعني كده كانت مأرّقاني يعني الفترة دي يعني ومش عارف أفكّر فيها أصلًا بصراحة، يعني كنت محتاج نصيحتك يعني فيها كده. المشكلة عندي مشكلة عندي كده إن أنا حاليًا حرفيًا عندي ناس صحابي في الشُغل، ناس صحاب سواء صحاب أو مديرين، شوف الاتنين ما باقدرش أقول لهم لأ، فمش عارف أعمل إيه. يعني بجد عارف اللي هو الموضوع أصلًا بقى مُتعب معايا بشكل كبير أوي. يعني حتّى بيرهقني جسديًا، بيرهقني فكريًا إن أنا عارف أنت في شُغل في بعض الحاجات بيرفعوها عليّا أو بيسيبوها عليّا والمطلوب منّي إن أنا أعملها. عايز أقول لك بتكون إن أنا كمبيوتر وحاجات زي كده، فحرفيًا دماغي ما بتشوفش، يعني م مش مش دماغي ب باكون مُرهق فكريًا برضه، فمش عارف أعمل إيه.
طبعًا أكيد. اهم. اهم. إمم. تمام. فهمتك طبعًا. الموضوع طبعًا ده أنا مقدّر وفاهم مشاعرك جدًا، الموضوع فعلًا بيكون مؤرِّق اللي هي الموافقة على طول الخط دي وتقبُّل سواء كنت قادر أو مش قادر لدرجة إن أنت أحيانًا ممكن تبقى أوتوماتيك بتقول تمام، آه، وبعد كده تشوف. فأنا مقدّر وفاهم مشاعرك دي جدًا، بس محتاج أعرف منّك يعني أنت دلوقتي بتتكلِّم عن الشُغل تحديدًا، المهام بتاعة الشُغل؟
أيوه. أيوه، أيوه، بالضبط. أنا بُص المهام بتاعة الشغل، آه هي من ناحية المهام بتاعة الشغل، آه، وحتى المهام اللي مش بتبقى التاسكات بتاعتي، شوف بقى يعني بيكون شغل، عارف أنت اللي هو شغل زيادة، اللي هو يعني مش شغلي من الآخر، اللي هو شغل حد غيري ويقول لي اعمله، فحتى دي برضه، يعني هو عمومًا الشغل آه.
إمم. آه. حلو. تمام. طب أ يعني أنت دلوقتي أنا ممكن أتفهم إن أنت في أوقات كتير بيبقى صعب إنك تقول لمديرك لأ، لو الموضوع مُتعلّق بشغلك، تمام، إنما لو مُتعلّق بشغل زيادة من مديرك، أو إن أنت بتلاقي لأ إنك ت آآ بتلاقي صعوبة إنك تقول لأ لزمايلك كمان، يعني إديني طيب كده، يعني حاول تفهِّمني أو تش اديني مثال مثلًا إزاي ممكن بتلاقي صعوبة من ده؟
بالضبط. بالضبط. آه، بالضبط. من عينيا، يا سلام. أكيد، أكيد طبعًا هاقول لك، بُص أنا عندي أنا الشركة اللي أنا فيها، تمام؟ أنا شغال زي أنا شغال data entry اللي هو أنا بادخل بيانات، مش وظيفتي إن أنا أشيل حاجات زملائي، فأنا عندي واحد من صُحابنا إحنا شغالين في شركة شحن، تمام؟ ففي الشحن ده بيطلع أكواد ل يعني بيطلع كل عربية بتطلع فالمفروض إن أنا باتابع ال باتابع ال العربيات اللي طالعة دي وباتابع باتابع مع العملاء، باتابع مع الحاجات، بادخل البيانات اللي هُم بي أشوف الأوردرات دي طلعت، أشيلها من على الsystem وأعمل حاجات زي كده تمام، ففي اللي هو أصلًا آه، بالضبط. فإحنا عشان إحنا النظام بتاع الsystem ماشي عندنا إن إحنا المفروض المنتجات اللي بتطلع، لازم تد تدخل جو الsystem نفسه، بحيث إن هو إيه، نقدر إن إحنا نتعامل في نطاق الحاجات دي بس، اللي هو مش هنجيب طبعًا كل حاجة إحنا هنتعامل في نطاق الحاجات دي، بحيث إن عربية خلّصت، أقوم شايل الحاجات اللي هي وصلّتها، والحاجات اللي ما وصلّتهاش أرجّعها تاني لل للمخزن تاني زي ما بيقولوا، تمام؟
إمم. اهم. حلو. حلو. تمام. تم تمام تمام، فهمتك آه. إمم. امم. مفهوم. مفهوم. ماشي، متابعة الخارج، وللتأكيد إن هو ال الحاجة دي طلعِت، فالتأكيد عليها على الsystem.
بالضبط كده. فالولد اللي هو ال صاحبي اللي هو مسؤول عن إن هو بي بيحرّك العربيّات زي ما بيقولوا كده، تمام، بييجي كل مرّة
تمام. تمام.
يقول لي إيه، يقول لي: "معلش يا صديقي أو معلش يا فُلان، دخّل ده عندك." ماشي، هو ب بيقول إيه: "معلش دخّل ده عندك." يعني دخّل هو بدأها معايا كده في البداية، "دخّلها معايا." ده مش شُغلي. فأنا قُلت له: "ماشي." عشان ما باعرفش أقول له لأ، أو ما باعرفش أقول لأ عمومًا تمام، ع ب باخُد تاسكات زيادة. مرّة، مع التانية، مع التالتة، بقى أمر واقع. خلاص أنا مطلوب منّي آه.
إمم. إمم. حلو. تمام. تمام. أنا كنت لسّه هاسألك عن يعني متابعة المسار بالكامل أكيد ص صعب وخصوصًا مع حجم الشُغل ده، إن هي تكون مسؤولية واحد، فأكيد في حد بيتابع الدخول، في حد بيتابع التأكيد والوصول، في حد بيتابع الخروج، فأنت كمان ي مُختّص وجزء من ده وكمان لمّا هو بيطلب منّك ده، ما بتقدرش تقول لأ، صح كده؟
أيوه، أيوه. إمم. بالضبط، بالضبط كده، ما باقولوش لأ وباعمل وبادخّل، فأصبَح بقى إن أنا باعمل واحدة، في التانية، في التالتة، خلاص أمر واقع. أنا عارف أنت اللي هو إيه، أنا يوم ما أقول له لأ أصلًا، إزاي ومش عارف إيه، ممكن يعمل لي حوار. يعني بجد ممكن يعمل لي حوار عشان عملت حاجة زي كده وهو مش شُغلي في الأساس.
إمم. أ ممكن والّا حصل؟ يعني أنا محتاج أعرف بس الدوافع، يعني ممكن والّا يعني أنت بتفترض والّا ده حصل؟ يعني حصل مَرّة مثلًا إنّك قُلت لأ آآ، آآ يعني مبدئيًا سواء لزميل، لمدير، آآ كانت أساسيات شُغلك والّا لأ أيًا كان، يعني حصل في مرّة وقُلت لأ وحصل مشكلة والّا أنت مُتخيّل إن ده اللي هيحصل؟
آه، اتفضّل. أ بُصّ، يعني أنا قُلت: "لأ." ماشي، بس ما قُلتش لأ صريحة، يعني هي الفكرة في كده إن أنا قُلت لأ بس مش صريحة بمعنى صراحة كده لأ أنا مش هاعمل ده مش شُغلي وبتاع، لأ أنا ما قُلتش كده، أنا قُلت ب بكُلّ بساطة كده اللي هو إيه آآ، مش هاعرف أو تعبان، يعني عارف أ إتحججت عشان ما أعملش الحاجة، فهو فِهِم منها إن أنا باقول إيه، باقول لأ، راح عمل لي حوار بقى راح عمل لي حوار، بجد عمل لي حوار، رغم هو مش شُغلي قال لي: "إزاي، ده أنا فُوقيك." ومش عارف إيه، أنت زميلي أنت واحد زيي آآ، ييجي بقى المدير، تمام؟ يعني عارف أنت اللي هو ما جتش منُّه، ييجي المدير بقى هو اللي يقول لي الكلمتين دُول، ما عرفتش أقول له لأ، وقتها بجد ما عرفتش أقول له لأ.
حلو. حلو أوي. تمام. وإيه اللي حصل؟ إز إزاي؟ آه. امم. طَب إيه اللي إيه اللي ممكن يخلّي الم ال مديرك يطلب منّك أنت تعمل شُغل زميلك يعني؟
لسبب بسيط جدًا، وقتها يعني إيه، هو مش وقتها هو دلوقتي يعني، هو أصلًا جاي تبَعُه، هو جاي تبَعُه، يعني هو صاحبُه، حتى هو كان يقول لي إيه، كان يقول لي في بداية الموضوع خالص في بداية الشغل يقول لي آآ، على فكرة فُلان اللي هو المدير نفسُه، يقول لي: "فُلان آآ، أصلًا أنا ما كنتش نازل الشغل ده هو اللي نزّلني، قال لي: 'أنت هتيجي هنا في المكتب هتشتغل في المكتب أنت جاي، يعني إيه، جاي زيي زيّك، اللي هو أنت جاي صاحبي، مش جاي اللي هو تشتغل.'"
آه. حلو. إمم. امم. آه، فهمت فهمت هو الموضوع ده طيب، آآ، آآ، مبدئيًا تاني أنا بأكِّد عليك هو طبيعي إنّك تحس الإحساس دَوَّة أ فكرة إن أنا طول الوقت مُجبَر إن أنا اقول آه، زي ما أنت بتقول كده آآ، دي حاجة مُرهقة جدًا، وفي نفس الوقت كمان إن ده مسؤوليات زيادة عليك، تمام، بس خلّيني أ بما إن أنت يعني إيه زي ما أنت بتقول كده، ليه ما تخليش الموضوع رايح جاي؟ بمعنى زميلك طَلَب منّك ده، بُصّ والله أنا معاك طبعًا، بس هي الفكرة كلّها إن أنا عندي النهارده كذا وكذا، وكذا، وكذا فأنت لو مش هاتقدر تعمل دي أو عندك مشكلة فيها ممكن تساعدني في دي، وأنا أعمل لك دي، إيه رأيك؟ اللي هو أنت بتبيّن له اللي هو لو أنت عايزني أعمل لك حاجة، أعمل لي حاجة.
امم. أيوه، أيوه. جميل. إمم.
مثلًا يعني.
يعني أنا ممك ممكن حتّى يعني لو جرّبتها ما اعتقدش إن هو يقتنع بسهولة، يعني فكرة الاقتناع عنده ما أعتقدش إن هو يقتنع بسهولة، ممكن مثلًا عارف أنت اللي هو إيه، آآ يقول لي لأ ده شغلك في الأساس، يعني عارف أنت اللي هو بُصّ يعني هيكدب، ممكن يكدب يقول لي ده شغلك في الأساس، أقول له لأ يعني ممكن ممكن وقتها أقول له: "لأ ده مش شغلي أنا يعني أنا باعمله بف تفضُّل مني مش باعمله اللي هو أساس،" يقول لي: "لأ" هيقول لي: "ده شغلك وأنا أجبرتك على كده" أو أن أو أنت أنت أنت اللي أجبرت نفْسك، فبقى أمر واقع. فاهمني؟
امم. حلو. تمام. تمام، حلو. آه. تمام. تمام في حتّة الأمر الواقع دي، لو رجعنا خطوة لورا، هل أنت متأكد إن أنت عارف المهام الوظيفية بتاعتك بالكامل، وعارف فعلًا 100% إيه هو المهام الوظيفية بتاعتك، وإيه اللي ممكن يكون فعلًا ما لوش علاقة بيك تمامًا؟
تمام. بُصّ أنا ساعة لمّا نزلت وكتبت العقد أو مضيت العقد مع الشركة، بكلّ بساطة قال لي كده بالحرف، "أنت شغال بتدخّل بيانات" يعني إيه بتدخّل بيانات؟ تاخد الحاجة من علي الSystem تدخّلها تمام، بتتابع بتتابع عربيات، أنت مش بتتابع العربيات نفْسهم، بتتابع المندوبين اللي في العربيات، لإن المندوبين هُم المسؤولين إن هُم يوّصلوا للعربيات، فأنت بتتابعهم بت العميل مثلًا ما فتحش الع ما فتحش العم الفيلا مثلًا أو العمارة أو أيًا يكن يعني ما فتحلكش الباب، هتعمل إيه في الOrder؟ هترجّعه، تمام طب هترجّعوا إزاي؟ هل الOrder لازم يفضل موجود؟ لأ، طبعًا لازم تطلّعه من علي الSystem، من القايمة اللي قدّامهم يرّجعوا تاني، عشان يرجع تاني في المخزن، تمام، وهكذا بقى، ده دي الفكرة، قال لي برضه نفْس الكلام، إن أنا ممكن، ممكن شوف بقى ممكن يعني شوف إن أنا Data entry، قال لي أنا ممكن في بعض الحاجا في بعض الحالات، ودي حاجة أنا كنت مستغربها أصلًا نفْسي آآ قال لي في بعض الحالات ممكن تطلع مع العربية كمندوب، في حالة إن إحنا م مزنوقين، يعني في 2 في المكتب مثلًا، إحنا محتاجين واحد في المكتب ممكن تطلع أو اللي معاك.
إمم. حلو، ت حلو. تمام. تمام. تمام. مف اهم. تمام. متابعة آه، تمام، آه. حلو. امم. حلو. آه. في شيء من عدم الوضوح في تقسيم المهام الوظيفية الواضحة، اللي ما تخلّيكش قادر تمسك ده، بس برضه من خلال كلامك، تقدر تقول إن في دور رئيسي
بالضبط، بالضبط. بالضبط كده.
وفي دور ممكن وممكن، بناءً على اللي هو قاله لك، تمام، فعلى الأقل خلّينا في الدور الرئيسي اللي أنت متأكد ويعني بناءً على وظيفتك والّا على اللي هو قاله لك، إن ده الدور الرئيسي بتاعك اللي هو متابعة المسار نفسه، تمام. هل أنت مثلًا آآ، بتقدم جودة شغل أم يعني عالية وسريعة بحيث إنه يبان دايمًا إن أنت يعني إيه، ده شغلك ده بسيط، ده واضح إن أنت يعني الموضوع اتحط لك ب ب بصورة يعني إيه، عشوائية شوية، لدرجة إنك تخلص شغلك في نص اليوم والموضوع بياخد منك ق وقت أقل فما فيش داعي ما فيش مانع قصدي إنك تاخد آآ، حاجات زيادة. هل ده مثلًا بيحصل؟
بالضبط كده. بالضبط. جميل، إمم. أقول لك أقول لك حاجة، آه، دي حقيقة فعلًا، دي حقيقة أنت أنت لمست الحتة الصح، أنا فعلًا باعمل كده أنا ب عارف أنت اللي هو باحب أعمل شغل مثالي، فأنا مش عارف مش عارف السبب أصلًا، بس أنا باحب أعمل شغل مثالي، اللي هو لأ أنا هاكمل الحاجة كاملة، لدرجة إن أنا ممكن آجي على نفسي تمام، أنا ماباخدش فلوس زيادة أنا ماباخدش فلوس زيادة، آجي على نفسي عشان أخلص الشغل، رغم إن ده مش ده رغم إن ده مش حاجتي، مش المطلوب مني أصلًا، هو في إطار وظيفتي بس مش مطلوب مني إن أنا أعمل الحاجة المجهود الزيادة ده، بس أنا باعمله عشان أطلّع الصورة كاملة. فمش عارف، يعني مش عارف هل هم يعني مش عشان مش عارف.
إمم. حلو أها. تمام. اهم. تمام. تمام. هل عمومًا فاهماك. طب هل ده طبعك عمومًا؟ يعني برّا الشغل مع أصدقائك، مع العيلة، مع ك هل ده طبعًا طبعك عمومًا، بتلاقي صعوبة إنك تقول لحد لأ؟
آه، ده طبعي، ده طبعي في كل حاجة أصلًا، مش مش الزُمَلا بس كمان، مش زُمَلا الشغل بس، أصحابي حتى وعيلتي، أنا في العموم ما باعرفش أقول لأ بسهولة، عشان باخاف أجرح اللي قدامي، يعني ممكن أقول لأ، أجرح اللي قدامي. رغم إن شوف هو بيعمل إيه معايا في الشغل، ومع ذلك أخاف، ما تسألنيش إزاي.
تمام. حلو أوي. Bravo عليك، Bravo عليك، Bravo عليك. طَب أنت كلّها زي ما أنت قلُت، أو معظم الحالات بتبقى افتراض أو تخوّف مش مبني على تجربة حقيقية، هل العكس حصل؟ يعني هل مثلًا قُلت لأ في مرة والموضوع عدّّى عادي والناس تقبّلِت؟ على أساس إن ده الطبيعي، إن دايمًا في حد ممكن ظروفه تسمح و ظروفه ما تسمحش.
جميل. أيوه، أيوه. هاقول لك، أنا لو أنا باقول لأ، فأنا باقول لأ في البيت عندي، بس برَّا ما باحبش وما باقولش لأ لحد، يعني عارف أنت يعني أنا كده، كده هُم عارفينّي في البيت وأبويا، أمي، أخواتي، تمام، عارفين الشخص اللي هو أنا، عارفينه كويس، فحتى لو قُلت لأ هُم مش حيزعلوا منّي الزعل، بس عارف أخاف على اللي ق برَّا، على الأقل أنا ما أعرفش اللي برَّا، طَب على الأقل أنا أعرف البيت، فلأ أنا فعلًا ممكن أقول لأ في البيت، بس برَّا صعبة شوية، بالذات في الشغل.
امم. تم امم. تمام. امم. تمام. طَب طَب تمام، بما إن المشكلة الأساسية في الشغل، إيه رأيك إن أنت تاخد وقتك شوية أكتر في تقديم جودة شغل عالية زي ما أنت بتعمل، بس في عدد ساعات الشغل، واللي حيفضل منها ييجي تاني يوم؟ بحيث إن أنت مش طول الوقت تبين إنك بتخلّص شغلك بدري أوي زيادة عن اللزوم، لدرجة إن أي حد حيقول: طَب ما هو قاعد فاضي، خلّص الشغل المطلوب منه ومن نُص اليوم. حاول تاخد وقتك شوية، ما دام في إمكانية لده، إيه رأيك تحاول تاخد وقتك شوية، بحيث يبان إن أنت كمان مش فاضي؟ بحيث إن أنا أي حد حييجي يطلب منك، أنا واللي بُص أنا تمام معاك، أنا لسه قدامي كذا، كذا، كذا، وواضح إن اليوم مش هيكفيني، فأنت لو معايا، آآ، نقعد إحنا الاتنين مع بعض ما فيش مشكلة، بحيث إنك طول الوقت كإنك مزنوق أنت كمان.
امم. امم. جميل. آه. أيوه، أيوه، أنا أبيِّن له إن أنا مزنوق، لحد أمّا هو يزهق ويسيبني ويمشي.
بالضبط أو قُل له: "أنا هاحاول أخلّص النهارده، ولو خلّصت أنا ممكن أساعدك في ده، أو- على الأقل- لو اتبقى حاجة لبُكرة، برضه ممكن أساعدك في ده."
امم، امم. فهمتك آه، تصدق فعلًا هي لأ، هي فكرة ما جاتش في دماغي الصراحة، بس أعتقد يعني مش عارف يعني هي فعلًا نصيحة حلوة، بأمانة يعني، نصيحة حلوة جدًا. خلاص أنا ممكن فعلًا هاطبّق الكلام ده كده وأبقي يعني أبقي أقول لك على النتيجة قريب كده، بس يعني متشكر جدًا الصراحة على النصيحة دي، بأمانة يعني، شكرًا جدًا ليك.
بالتو بالتو بالتوفيق، أنا دايمًا موجود لمساعدتك، جرَّبها، وإن شاء الله تعرّفني النتيجة.